Yani çevremde bu çok gözlemlenebilir bir şey değil açıkçası. Çünkü çevremde sonuçta yine, eee, ııı, farklı ülkeler, farklı deneyimler, başarılı ı yani bi bir başka başarılarım var bu sefer de. Elime başka şeyler geçti elbette ki. Hani o yüzden dediğim gibi pişmanlık ya da bir şey, hata söz konusu değil. Ancak, eee, şöyle bir şey var. Daha yorucu oldu. Yani, ımm, ben çok fazla sıfırdan başlamak, çok ç fazla kendimi belki kanıtlamak, çok fazla bir yeniden bir şeyleri öğrenmek zorunda kaldım. Ama tekrar vurguluyorum. Bu g örnek gerçekten her şeyi açıklıyor. 20 yaşında stajla girdiği şirkette şu an üst düzey yönetici olan arkadaşım ya bu benim gösterdiğim eforun hani tabii ki iç yüzünü bilemeyiz ama %1'ini gösterdiğini zannetmiyorum. Yeni hiçbir şey öğrenmek zorunda kalmadı. Ben 4 tane dil öğrendim bu arada. 4 ayrı kültürün insanlarıyla yaşadım ve çalıştım ve yani hani b yönetici olamadım. Çünkü her seferinde sıfırdan başlamak zorunda kaldım. Şimdi o bo böyle bir şey değil. Basamakları tık tık tık tık, böyle, her gün aynı yere gelip aynı insanlara "günaydın" diyerek kahvesini içerek, işte, yemekhane bu bu düzlemde yavaş yavaş, ağır ağır gitti. He, bunu sıkıcı bulanlar da olabilir tabii ki ama
Hımm. Farklı insanlar. Hı hı. Hımm. Evet. Evet. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Evet. Hı hı. Anladım. Peki. Hı hı. Peki, bunun sana iyi olduğunu hissettiren şey ne? Düşündüren şey ne? Evet, arkadaşın öyle bir seçim yapmış. Belki hayata dair senin kadar tecrübeleri yok. Eee, büyük ihtimalle yoktur. Senin daha fazla tecrübelerin var. Kültürel zenginliğin var ve deneyimlerin de daha fazla ve arkadaşın da kariyer basamaklarını hızlı hızlı yükselmiş ve istikrarlı olmuş geldiği noktada belki çok iyi bir geliri de var hayat standartları da çok iyi. Peki, eee, arkadaşının seçtiği yolun sana iyi hissettirmesinin sebebi ne?
Hı hı. Elbette. Elbette. Belki de. Hı hı. Elbette. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, bu bir örnek bu arada. Ben, hani, geriye dönsek 20 yaşında olsam onun gibi bir şirkete girip orada 10 sene zaten kalamam. Bu ben değilim. Benim burada anlatmak istediğim yani istikrarın sen istesen de istemesen de sonuçta insana bir şey getirecek garantisi olduğu ve daha kolay bir yaşam sunduğu. Ben bu istikrarı, mesela, dediğim gibi hobilerimde uygulardım. En b en basiti. Yani sanata çok ilgim var. Sanatın türlü alanlarına çok fazla denedim. Yani bunlardan müzikte ve e b b herhangi ya da, işte, oyunculukta daha önce denediğim alanlarda mutlaka istikrarı sağlardım. O zaman yani b belki bir hobiden öteye geçerdi. Belki bana bambaşka kapılar açardı. Yani daha fazla katma değeri olurdu. İşte, şu an hepsi silindi gitti çünkü. O yüzden bunu denerdim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hımm. Hı hı. Anladım yani, aslında, senin demek istediğin, iii, seçilen kariyer yolu değil ama sanat bile yapıyor olsan o seçtiğin sanat dalında istikrarlı olmak ya da müzik dalında da olabilir.
Tabii ki.